अ, देखिए क्या है ना कि ये एक ऐसा अ, प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ना लोग आप लोगों के दिलों में बस जाते हैं, है ना? आल आपकी फैन फ़ॉलोइंग होती है, आप एक अलग हट के काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि उम उम, बड़ा काम है, नहीं, थोड़ा-सा हट के काम है जिसमें ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। और जब आप ये काम कर रहे हो तो दूसरे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा एक कह लीजिए कि सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, आपको मतलब आप आपके अ, मतलब प्यार करते हैं, आपको स्नेह रखते हैं आपसे। कभी-कभी तो प्रेरणा भी लेते हैं, तो क्या होता है ना कि जब व्यक्ति को इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, तो व्यक्ति में अक अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। एटीट्यूड भी आ जाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूँ? तो ये भावना ज़्यादातर आप देखेंगे कि कुछ लोगों में होती है। अ, हमारी कार्यक्षेत्र में नहीं, ज़्यादातर हो जाती है, है ना? लेकिन हमारे कार्यक्षेत्र में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर तो मतलब आप हो ही जनता के दिनों पे राज करने वाले, तो आप किसी के लिए क्यों कुछ करो, ऐसा सोचते हो आप, पर अगर उसके बावजूद आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये।
हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्क हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल ज़्यादातर ये होता है। जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, आप करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी देखिए आपने बात बताई और आपने जो बात कही है देखिए वो सिर्फ आपके कला के क्षेत्र में ही क्यों अ अ, दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होती है, कि जब लोग कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि अरे! उन्होंने कुछ थोड़ा अचीव कर लिया है, तो उन्हें लगता है कि अरे! हम क्यों करेंगे इनके लिए अरे! हम क्यों करें इनके लिए? तो बिल्कुल, बेशक सही बात कही आपने, लेकिन मुझे फिर ये बताइए कि अब देखिए इतनी सारी हमने अच्छी आदतें अम, इनसे सीख ली, आपने सीख ली, आपने देखा इतनी सारी अच्छी आदतें हैं। कौन-कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपने अपने निजी जीवन में अपनाने की कोशिश करी, जो की आपने उनसे ली हैं?
जी। हुँ।